Sí, tiene sentido que, a lo mejor, los fines de semana, pues cambie un poco todo, ¿no? Toda la rutina, porque, pues, como tal, no hay rutina, ¿no? Como dices, o sea, cada quien se levanta a la hora que quiere, cada quien se cambia a la hora que quiere, pero está muy lindo que, aun así, pues sí logras desconectarte y también mantener este vínculo familiar, ¿no? O sea, que dicen, bueno, sí, y ya hay que ver qué hacemos juntos, qué vamos a hacer mañana el domingo o cosas así. Está l siento que está muy padre esto, ¿no? Y, por ejemplo
Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, sobre todo porque ya, este, con mi hijo adolescente, digo, de pronto ya, mm, va a dejar de hacernos caso y va a querer estar con los amigos. Entonces, como que quiero aprovecharlo al máximo, de decir vamos a convivir el mayor tiempo que se pueda.
Ay sí. Claro, con que el mayor tiempo que te que que el día, okey, está bien, todavía está cool estar con mis papás, ¿no? <chuckles>
Exacto, y que no le dé pena de: "Ay, ¿cómo voy a ir al cine con ustedes?". <chuckles> Porque sé que va a llegar ese momento, ¿no? Entonces
¡Ay sí! no. Yo, que nunca llegue, que nunca llegue, que siempre quiera ir contigo al cine y con y, o sea, con tu con ustedes, sí, que siempre los vea como sus superhéroes, por favor. <chuckles>
Ah. E eso quisiera, <chuckles> eso quisiera. Ay, sí, pero sé que va a tener una época en donde donde no nos va a querer ni ver, le vamos a dar penita, y pues, a lo mejor, ya después, ya que sea adulto, pues otra vez, ¿no? Pero pero sé que vamos a tener unos años difíciles.
Ay, sí. Sí, que s Sí, siento que eso, pues, pasa con todos, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era adolescente, o sea, yo era de que: "Ay, no, no me digas eso. O sea, ay, no, aquí no, mamá", y ahorita es: "Mamá, esto, mamá, lo otro". <chuckles> Pero ya ya pasé la adolescencia totalmente. O sea, ya fue hace muchos años.
Sí. Exac Claro, sí. Sí, todos pasamos por ahí, todos fuimos insoportables y todos nos dio pena nuestros papás y y los desconocíamos y todo. Y, como dices, ahora que somos adultos, pues es como otra vez volver a ellos, ¿no? <chuckles>
Ay, sí, no.